Totoo.
'Di ba, ang gaan. Uuwi ka papasok ka ng masaya ka, na walang stress, walang walang whatsoever na 'di ba? dun ka na sa mas ano, mas convenient na, trabaho, 'di ba? <chuckles>
Tama. Totoo, oo. Kumbaga parang 'yon tulad po niyan tsaka 'yong ma-fi-feel ko pong pinapahalagahan din po ako. eh, nung 'yan nung may hawak po sa 'kin tsaka 'yong naging boss ko po kasi naramdam ko talaga, pinapahalagahan po 'ko. Eh 'yong visor ko po kasi, actually pinaglaban ko po 'yon. Mismo 'yong
Mhm, yun. Mhm. Number 1, mm. Hmm.